Nossa, que legal!
E a gente não ia passar sozinho, sabe, que a gente ia para casa do casal, nossos amigos da empresa, né, que é como se fosse meus filhos também.
Sim. Aham. Aí vo
Mas eles o carinho.
O carinho e e e é, em nossa, isso não encontra assim, ainda mais, né, vou falar, falam que portugueses são pessoas difíceis e não sei o quê. Existem eh existem, né, todo de tudo, tanto, né, americanos e outras brasileiros também.
Mas são também. Existem, sim. Mas é porque eles são mais sérios, mais fechados, sabe
Mais sério, mais fecha Nossa, mas confiaram, né, confiaram em você e você teve uma, né, você encontrou tudo pronto, tudo maravilhoso.
quando eles gostam. Não, incrível. Tudo, pro tudo! Ela botou o apartamento tinha de tudo: geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo de primeiríssima.
Nossa, isso não tem preço. Nossa, e você continua nele ou não?
Ai, eu saí, porque aí depois de 1 ano Mas foi assim, depois de 1 ano, ela precisou do apartamento, chorou quando teve que me pedir, porque o filho dela ia casar.
Uhum. Ai, ela precisava.
Esso o filho tinha uma filha, a moça também e ela precisava eles precisavam de mais um quarto. E ela não queria que eu saísse, porque o tanto que eu cuidei do apartamento, mas aí ela me ofereceu a casa que o filho estava morando que era uma casa dela, dos pais dela, sabe. Também nas mesmas condições, ela arrumou tudo e eu como paisagista, fiz o jardim, também não mudei nada, e passei
Hum. Imagino. Aham, e Que legal. E você foi morar lá. Morar, eh, né, na ca Que le Que legal! Nossa, olha, essa daí é incrível, hein. Uma superhospitalidade, uma, né, eh, isso aí é uma hospitalidade de Deus. <laughs>
Morar na casa. Não, uma super hospitalidade. Isso ela foi, foi mesmo. É, a obra de Deus é perfeita. É, do começo ao fim, é perfeita. Impressionante, não deixa pela metade.
Não é? Verdade. Nossa! Incrível, incrível. Olha, muito boa, viu, muito bom ouvir, adorei, eh
<laughs> Sempre peça a Deus, porque Ele atende mesmo, o tempo todo, Ele é bom.
Atende mesmo, foi superprofundo mesmo, né, assim ela te ajudou muito também. Muito bom, viu?
Foi. Obrigada por me ouvir também, viu?
Ai, eu que agradeço. Obrigada você por contar. Até a próxima.